Beh, ehm, cerco di, non so, mantenere quello che è anche, mhmm, l'impegno che ho durante la giornata, che possa essere lavorativo, cioè come ti ho detto anche all'inizio, ehm, gli impegni, quelli che sono inderogabili rimangono fissi, come il lavoro, piuttosto che, ehm, portare dei bimbi a un'attività sportiva pomeridiana, andarli a riprende, cioè insomma tutti quegli impegni che non possono essere sp mhmm, boh, vabbè, delegati, qualcuno magari sì, però tutti quegli impegni che insomma, uhm, devono essere fatti. Tutti gli altri invece s uhm, cerco di, ehm, adattarli un po' alla giornata, ecco, come am ad esempio, non lo so, il, ehm, prepararmi il cibo, la cena, il pranzo, prepararmi qualcosa la sera prima, così il giorno dopo è già pronta, cioè u u un po' mi adatto, ecco.
Mh-mh. Sì. Okay. Mh. Mh-mh. Eh, okay. Okay. Ehm, come come ti senti? Cioè mi hai detto che sei stanca, un po' tutto, ma, ehm, qual è diciamo un po' il sentimento predominante che hai in questo in questo momento, che ti fa stare anche magari un po' male?
È un po' quella sorta di mhmm, incertezza, il non poter avere dei punti fissi. Quindi tutti quelli che prima erano dei pilastri ora vengono un po' a mancare, quindi è un po' la sensazione di smarrimento. Ecco, questo è il termine giusto, un po' una sensazione di smarrimento. Vorrei riuscire a ritrovare quello che è il, mhmm, oltre che il mio centro, un equilibrio, proprio.
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh. Certo.

<smacks lips> Allora io avrei esigenza di, ehm, somma, raccontarti un po', ehm, una mia situazione perché mi sto rendendo conto di essere particolarmente stanca
Mh-mh.
perché mi sto prendendo cura di una persona mi a me cara. <smacks lips> Quindi, ehm, sono arrivata a un punto già, uhm, far fatica, ecco, a riuscire a star dietro, ma soprattutto a far incastrare anche tutto quello che è la mia quotidianità, i miei momenti, anche i miei momenti di svago, per riuscire anche a rigenerarmi e ricaricarmi. Quindi, <inhales> <smacks lips> ehm, avrei bisogno di, ehm, avere qualche input, da parte tua.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Ehm, questa questa persona di cui ti prendi cura è da tanto tempo che che la segui o è una cosa relativamente nuova?
Uhm, no è nuova ehm, qualche mese.
Okay. Ed è una cosa che ti occupa tutto il giorno o soltanto una parte della giornata?